Ouais, bah, c'est surtout les anciens qui, heu, eux, ont vraiment connu ça, va via leur père, leur grand-père, et cetera. Nous, ça s'est perdu hein, de toute façon le la forge, elle a pas pas mal disparu dans les villages après le le début de de l'ère industrielle, où les gens, ils ont commencé à perdre les petits ateliers, heu, à la place, ils les remplaçaient par des grandes usines, donc heu, ça a disparu petit à petit, donc heu, c'est pour ça que nous, on est là en train d'essayer de de faire, heu, vivre un petit peu toutes ces connaissances et d'essayer de donner la passion, heu, aux jeunes, si on peut.
Et oui. Mmh. Ouais, malheureusement. Mmh. Ouais, ouais, c'est ça. De perpétuer un petit peu le la la tradition quoi.
Ouais, bah oui, c'est important en fait, heu, alors le mot est peut être un peu gros, mais heu nous on parle de patrimoine immatériel de l'humanité parce que c'est des la f
<chuckles> D'accord OK. Ah oui, c'était un sacré sacré groupe d'hommes.
Ah bah oui, oui, mais il a en fait la forge, c'est ce qui nous permettait l'agriculture. C'est ce qui nous permettait énormément de choses. Heu, les maisons, elles tenaient, heu, avec des clous aussi. Heu, cloutier, on n'imagine pas, mais faire des clous, c'est un métier qui est extrêmement compliqué parce que, heu, pour faire 1 000 clous par exemple, ça prend une un temps fou. À une époque, ils brûlaient les maisons pour récupérer les clous plutôt tout, heu plutôt que de le comment dire? Quand ils déménageaient quoi, plutôt que de s'embêter à re à re en faire, heu.
Ah, bah oui, avant ouais, c'est clair. Ouais. Ah ouais? Ah oui d'accord, tellement c'était long à faire et fastidieux quoi?
Exactement, donc heu, c'est
Ah ouais incroya c'est vrai que ça, c'est le genre de choses, heu, auxquelles on pense pas forcément rapidement quoi. Ah oui, oui, oui, forcément oui, ça ça doit être très, très long à faire, hem. Maintenant, c'est automatisé et rapide, mais ouais, c'est vrai qu'avant, ça devait être, heu ça devait prendre un temps fou quoi. Ah ouais, ouais.